Ehm, ti andrebbe di raccontarmi di un mentore che ti ha segnato nella tua carriera, che possa essere lavorativa, ma anche accademica magari?
Ehm, sì, certo. Guarda, ce n'è stato 1 in particolare che ti posso subito raccontare: ehm, si trattava di un mio professore, ehm, mentre, mhmm, stavo facendo un una specie di master, quindi un corso post in realtà, non era un master, era un corso post diploma, un un'alternativa all'università, diciamo, ehm, che era mhmm, era una cosa ottima perché, ehm, ti portava a fare degli stages che poi ti avrebbero inserito direttamente nel modo del lavoro. Ehm
Okay. Okay. Mh-mh. Certo, e in che ambito, più o meno, se posso chiederti magari in che in che campo?
Allora, io quel quel corso lo stavo facendo in ambito della logistica, ehm, che, in realtà, era una cosa, mhmm, fatta completamente a caso perché non sapevo in che settore buttarmi e quindi ho ho deciso di fare questa cosa, ehm, però questo mhmm, ho incontrato questo professore, che poi è il mio mentore, spoiler, ehm, e questo professore faceva una materia che, in realtà, c'entrava poco con la logistica che era, ehm, marketing. Ehm, e quindi lui sostanzialmente era un venditore, ehm, ehm, un venditore ovviamente ad alti livelli, a livelli manageriali, però pur sempre un venditore.
Okay. Mh. <chuckles> Okay. Certo. Okay e l appena l'hai visto, non so, magari la prima lezione che ha fatto, che impressione ti ha dato?
Ehm, molto carismatico, molto non so come dirtelo, però <tsk> cioè anche una sorta di af ehm, di fascino, ehm, perché comunque sapeva parlare molto bene, sapeva
Mh-mh. Certo. Quindi fin da subito un'ottima impressione.
Sì, sì, assolutamente. Poi, ti ripeto, ehm, il corso non faceva per me, ehm, quindi tornassi indietro <coughs> scusami, tornassi indietro è una scelta che non rifarei, ehm, però quel professore mi è mi ha fatto proprio appassionare alla sua materia.
Sì. Ah, okay. Fantastico!
Ehm, eh sì, e quindi mi ha fatto capire che io di lavoro dovevo fare un'altra cosa, ehm, non dovevo fare la logistica, ma dovevo fare il lavoro che faceva lui.
Certo, poi alla fine, ehm, è solo tramite alle esperienze che si capisce la propria strada, quindi nonostante tutto diciamo che hai conosciuto lui e questo ti ha sicuramente permesso, ehm, di cambiare la rotta della tua vita in un modo positivo. Hai avuto modo di parlare con lui, confrontarti direttamente? Mhmm, dimmi di più sul vostro rapporto anche magari.
Assolutamente sì. Ehm, sì, certo, il il rapporto si è poi costruito nel tempo, nel senso che poi lui, fin da subito, si è reso molto disponibile, ehm, per, mhmm, <tsk> ehm, insomma, sentirci anche al di fuori dal del dell'orario scolastico, ha condiviso la sua mail, i suoi recapiti, ehm, e, in questo modo, poi si è instaurato un certo rapporto di amicizia, ehm, e addirittura qualche volta siamo anche usciti, ehm, a bere una birra, ehm
Ah, okay. Addirittura! Fantastico, davvero.
Sì, sì, sì, è molto alla mano, insomma, ehm, una persona proprio, mhmm, ver veramente cioè più che altro <clicks tongue> sin ehm, lui faceva tutto questo senza secondi fini, ehm, per cui, ehm, siccome era molto occupato anche dal dal suo lavoro ehm, però, ehm, trovava sempre magari 1 oretta così per ehm, o ovviamente ci organizzavamo, ehm, e, però, sì, qualche volta ci siamo visti.
Sì. Certo. Ho capito, e oltre, mhmm, a mi hai parlato in modo positivo di lui per il suo carisma, per il suo fascino, anche per il modo in cui parlava, a livello accademico proprio, mhmm, ehm, le sue lezioni com'erano? Ti piaceva, erano ro co erano coinvolgenti?
Sì. Eh, per me sì, per me erano molto coinvolgenti, aveva un modo tutto suo di spiegare, ehm, aveva delle slide fatte molto bene, ehm, e qu e poi lui cercava di di rendere la lezione molto interattiva, diciamo, non gli piaceva spiegare e basta, ma voleva anche sentire il nostro parere.
Mh-mh. Certo. Eh, è una cosa non da poco, purtroppo. Ehm, e per quanto riguarda il marketing, perché d'altronde lui è stato tuo mentore proprio in questo campo, ehm, che c'è c'è qualche nozione, qualche informazione, qualcosa che lui ha detto che ti ha fatto capire che il marketing poteva interessarti?
Sì. <clicks tongue> Ehm, sì, certo, ehm, questa cosa che mi ha detto è una cosa che non riguarda solo il marketing, ma riguarda, ehm, un po', ehm, la vita in generale, ehm, ovvero il fatto di non permettere mai a nessuno, ehm, di dirmi come fare le cose. Ehm, e e e quindi questa cosa, ehm, diciamo, vale sia in ambito lavorativo che anche soprattutto nella nella vita in sé, ehm, ehm, ed è stato un consiglio molto utile perché poi, purtroppo, il mondo è pieno di persone che, ehm, mhmm, vogliono semplicemente dirti come fare questo e come fare quello, ehm, ma, in realtà, poi se vai a vedere loro non sono 'sti grandi fenomeni, ehm, n ne nella vita, insomma, ehm, e quindi mi è mi ogni tanto ci ripenso e mi ricorda che comunque, <clicks tongue> uhm, è giusto che io sperimenti che, mhmm, faccia le mie cose come le voglio fare io, ehm, e e poi, vabbè, magari sbaglierò però intanto, ehm, sono più contento perché ho fatto di testa mia.
Certo. Okay. Indubbiamente. Sì. No, affatto. Sì. È una cosa molto bella ed è un messaggio che dovrebbe davvero, secondo me, arrivare a più persone possibili. Eh, ora ti chiedo, hai mai percepito che lui avesse delle aspettative su di te, che magari si aspettava, non lo so, che andassi particolarmente bene negli esami o o nelle interrogazioni perché, ehm, ave credeva in te come persona? Hai percepito questa cosa?
Sì, beh, lui ha sempre creduto in me, diciamo anche col rapporto che si è instaurato, ehm, sono diventato un po' il suo preferito, penso, perché abbiamo instaurato questo rapporto di amicizia, mentre, invece, con altri, mhmm, insomma, non c'è stato. Ehm, e lui comunque ha sempre creduto nelle mie potenzialità, e, anzi, mi ha anche spronato a ehm, a buttarmi nel suo settore. Mi ha mi voleva addirittura mi voleva anche presentare, ehm, delle persone amiche sue per avere delle opportunità lavorative, ehm, poi io non me la sono sentita perché, ehm, volevo trovarmi un po' la mia strada, ehm, però
Okay. Mh-mh. Mh-mh. Wow! Giusto, però ti ha davvero preso sotto la sua ala, fantastico.
Sì, sì, sì, sì, mi ha aiutato anche a prendere perché poi c'è stato un periodo che avevo diverse offerte di lavoro, tra l'altro, ehm, le offerte si erano presentate perché lui mi aveva spiegato un metodo su come mandare le candidature, ehm, in maniera effettiva, ehm, e e quindi, insomma, ehm, avevo più candidature, non sapevo quale scegliere e lui si è messo lì seduto con me a cena e abbiamo un po' cercato di di chiarire la situazione,
Okay. Wow, sembra, mhmm, ehm, da quanto bene me ne parli, sembra quasi che abbia ricoperto un ruolo quasi paterno nei tuoi confronti. Guidandoti in questo modo ha fatto davvero un lavoro fantastico. E ti c'è qualche atteggiamento suo che hai preso inconsapevolmente? M magari qualche cosa che fai adesso, che faceva anche lui, che gli vedevi fare che hai preso?
<chuckles> Ehm, sicuramente l'ironi l'ironia non gli mancava, ehm, e quindi un po' sì l'ho l'ho anche ehm, diciamo, io sono uno abbastanza ironico, ehm, ma, ehm, un po' mi mi ci sono rivisto in questo, ehm, in questo suo comportamento e poi la cosa che mi faceva sempre ehm, sempre ridere di lui è che ogni volta che ci vedevamo, ehm, tirava fuori un pacchetto di sigarette dal baule della macchina, ehm sì, sì nascosto dentro al baule e mi diceva sempre: "Mi raccomando, non dirlo a mia moglie che che sto fumando eh" perché a su ehm, a sua moglie diceva che aveva smesso e invece, in realtà, quando usciva, ehm, si fumava sempre qualche sigarettina, ehm <chuckles>
Okay. <chuckles> Sì. <chuckles> Ah. Ah, proprio dal baule. <chuckles> Cioè certo. <chuckles> eh, può capitare, può può capitare a tutti. Ehm, è molto divertente davvero de dei gli aneddoti molto molto carini. Ma, ehm, hai parlato di lui in queste ultime frasi con il passato, ma vi vedete ancora o magari con meno frequenza, o avete smesso di vedervi?
Eh, sì. Sì. Ehm, no, purtroppo, non ci sentiamo più da tanto, da da qualche anno, ehm, non per ehm, mhmm, ehm, non per chissà quali motivi, ma, sai, molto spesso la vita, ehm, ti ti porta su strade diverse, e, ehm, ognuno ha la sua vita, lui forse era stato anche trasferito per lavoro, ehm, e poi ti dico la verità l uhm, ad un certo punto, ho sentito anche io il bisogno di staccarmi da lui, ehm, non non perché mi avesse fatto qualcosa di male, anzi, è è stato anche fin troppo <chuckles> ehm, fin troppo buono nei miei confronti, ehm, <tsk> però ho sentito che per crescere dovevo fare un dei un passettino da solo, anche perché poi correvo il rischio di farmi influenzare troppo da lui, ehm, anche in scelte di vita e cose personali, e questo non l'avrei voluto perché andava contro anche, ehm, il principio stesso che lui mi aveva detto, ovvero di non permettere mai a nessuno di, ehm, dirmi come fare le cose. E quindi purtroppo ho dovuto sacrificare anche lui per <chuckles> per la mia crescita personale.
Okay. Ah-ah. Certo. Sì. Sì. Certo, certo. Ho capito, è comprensibile, però è molto bello che nonostante tutto e nonostante il fatto che non vi vedete e sentite da più anni, ehm, tu sei qua in questo momento a parlarmi di lui in modo totalmente positivo, quindi sicuramente ha avuto un impatto su di te non da poco. E mi viene spontaneo chiederti: se tu non l'avessi conosciuto, pensi che prima o poi avresti comunque avuto questa epifania riguardo al marketing, oppure avresti fatto più fatica?
Sì. Mh. Eh, questa è una domanda interessante. Ti dico, ehm, non lo so, ehm, onestamente perché comunque lui essendo molto carismatico, ehm, molto affascinante da questo punto di vista, mi ha ci ha messo molto del suo e mi ha me l'ha trasmesso. Ehm, se sicuramente, ehm, mi ha salvato in un periodo della mia vita in cui non sapevo dove sbattere la testa, ehm, e e di conseguenza le mie giornate andavano dal grigio al nero. Ehm, però, insomma, io sono ehm, sono andato a fare un corso di logistica che comunque non c'entrava niente con me e sono riuscito a a venirne fuori con <chuckles> un master in marketing e e e vendite, praticamente.
Sì. Certo. Mh-mh. Ho capito. E prima, ehm, di conoscere lui, avevi mai sentito parlare del marketing? O magari sì, però non ti interessava? Cioè t che opinioni avevi riguardo a questo campo prima?
Sì, allora, avevo già avuto qualche piccola esperienza nella vendita, però, ehm, è stato veramente il primo lavoro che avevo fatto quando avevo 18 anni, ehm, però, ehm, è durato poco ma, mhmm, allo stesso tempo, mi ha anche formato e mi messo su quella strada là, quindi, diciamo, forse il percorso c'era già, ehm, però poi lui è stato bravo ad inserirsi e a dettare la direzione.
Mh, okay. Mhmm, ho capito. E, mhmm, tra i tuoi compagni di corso avevano tutti, più o meno, la stessa opinione su di lui come te, oppure c'era qualcuno che, non lo so, non lo sopportava, non non gli piaceva il modo in cui spiegava?
No, beh, in generale era ben visto un po' da tutti. Poi, c'era sicuramente qualche qualche compagno che, ehm, non sopportava le sue lezioni, ma perché non gli interessava la materia. Quin però per il come persona era, uhm, forse il professore più stimato, insomma.
Okay. Mh. Ah, beh, quello certo, capisco. Apprezzato da tutti, ho capito. E, ehm, a essendo che avete passato molto tempo insieme, avrete parlato di tante cose, è mai capitato che vi trovaste in disaccordo su qualche argomento?
Sì, assolutamente, ed è anche, ehm, mhmm, in la cosa che ti ho detto prima, ehm, il fatto di che che lui magari cercasse un po' di ehm, di indirizzarmi verso, ehm, una strada che lui aveva intrapreso che però a me non mhmm, insomma, non è mai piaciuta, ehm, e quindi sì, lui ad esempio <clicks tongue> è molto religioso, ehm, e ovviamente questa è una cosa molto bella, nel senso non mhmm, non giudico questo, io però, mhmm, per e purtroppo non lo sono, ehm, e quindi poi andava a finire che poi in ogni discorso lui doveva sempre metterci, ehm, il finale che, mhmm, ricollegasse, diciamo, alla religione, e e u e questa cosa dopo un po' per me è stata pesante perché comunque, ehm, io non credevo in quello che credeva lui e e quindi ha fatto sì che poi ci siamo un po' allontanati, ecco.
Okay. Mh-mh. Certo. Certo, comprensibilmente, guarda. Ho capito. Purtroppo a certe cose non puoi imporle alle altre persone, il che si rifà molto anche a la frase, ehm, che ti disse lui e che ti ha segnato così tanto, no? Ehm, eh, a adesso comunque nel senso pensi che sarebbe fiero dal percorso che hai intrapreso a livello lavorativo e di dove sei adesso nella vita, se dovessi parlargli?
Sì, sì. Eh! Ehm, chi lo sa? Ehm, io, mhmm, p mhmm, adesso, mhmm, staremmo qua le ore a parlare delle scelte che ho fatto, però ti posso dire che ormai sono una persona completamente diversa da quella, ehm, che che ero quando frequen lo frequentavo. Ehm, sicuramente, i suoi insegnamenti, ehm, mi hanno comunque, ehm, guidato nella vita per altre scelte che ho preso, ehm, uhm, non più a livello lavorativo perché ormai ho cambiato completamente settore, ehm, e, mhmm, ho preso altre scelte di vita, ehm, però mhmm, sì, sì, sì, ehm, però, diciamo, comunque i suoi insegnamenti me li porto sempre nel cuore, ehm, e vedi io penso che non capiti niente per caso, infatti, ehm, ehm, mi serviva proprio parlare di lui con una persona come te, e quindi mi fa piacere ricordarlo con affetto, diciamo.
<chuckles> Mh-mh. Ah, okay. Mh-mh. Certo, certo, giusto così. Assolutamente. Alla fine, nonostante tutto, è sempre giusto parlare positivamente di una persona che ti ha aiutato così tanto e sicuramente con delle buonissime con delle buonissime intenzioni, perché su questo no non possiamo dibattere.
Erto. Sì, sì, sì, soprattutto senza chiedere nulla in cambio.
Esatto, anche questo non è affatto scontato ed è probabilmente una cosa che manca a tante persone.
Esatto. Esattamente.
E nulla, allora, guarda, non posso fare altro che ringraziarti per la bella chiacchierata, e sono contenta che ti sei trovato bene a parlare con me dil del tuo mentore.
Ehm, certo. Grazie mille anche sì, sì, io mi sono trovato sicuramente bene, e, <tsk> ehm, niente, ti ti saluto, ti ringrazio e ti auguro una buona serata.
Buona serata.